Kakeibo.
Ah, okey, sige. I ise-search ko yan mamaya sige, baka baka bilhin ko yan. Oo, pero dun sa ano, sa tanong mo na ano, na kung nag nag-iisip ba muna ako, binibigyan ko ba yung sarili ko ng oras para ano, para makapag-isip kung bibilhin ko pa talaga. Sinubukan ko siya isang beses, alam mo ba ang nangyari? Hindi ako nakatulog. <laughs> Uy, uy.
Kakeibo, oo. Oo, i-checkout mo na sa 12.12. <laughs> Tapos, ah, <laughs> tapos nag-file up pa ba? Nag-file up ba yung nasa cart mo? <laughs>
Oo, nag-file up pa kasi siyempre browse ka nang browse, tuloy-tuloy yung pag-aano mo, pag, ah, ba-browse mo sa mga online online shoppings, ah, mga platform, ganiyan. Ayun yun, yung nangyari. Pero salamat dun sa ano ah, sa mga suggestion mo tsaka ang ganda nung ano, nung sinabi mo tungkol sa libro. Na na-curious tuloy ako baka puwede nga talaga siyang makatulong sa'kin. Pero isa pa ang ganda nung point mo na ano, na bigyan yung sarili yung yung yung sarili mo ng oras na makapag-isip ng isang araw, dalawang araw kasi nga baka mamaya ngayon mo lang siya gusto pero bukas hindi na, paggising mo, wala na, kumbaga kumbaga nag-crave ka lang, di ba?
Mm. Oo. Hmm, bugso ng emosyon, bugso ng emosyon, ganun. Tsaka yung siguro dagdag ko lang din 'no, ano, magkaroon ka din ng screen time. <chuckles> Kasi parang isa sa ang luho mo ang luho mo yung mga nabibili mo na spending kasi dahil sa mga yung pressure na nakikita mo, oo, sa screen time sa Facebook, ah, sa blue app, saka sa orange app at saka siguro sa black app, di ba? So, ayun din, saka mag-set na rin, ano, mas maging consistent ka pa at mas maging mag-firm ka sa pagse-set ng monthly mo na savings. Para gano'n parang, hala, iche-checkout ko 'to pero para kaila mas kailangan ko muna 'tong idagdag kasi need ko munang matamo 'tong halimbawa, 5,000 ngayong buwan para makagastos ako. So, 'pag nakapag natamo ko na yung 5,000 ngayong buwan saka nalang ako magche-checkout, parang gano'n.
Mm, bugso ng emosyon, mm. Ah, oo nga. <laughs> Sa screen time, mm. Mm. Mm. Oh okey. Maganda yun ah, yung parang merong ano, allotted talaga na budget na o ito lang gagalawin mo for ano, for this month. Para magiging strict ka talaga na, ito lang yan, di ba? Kung halimbawa te 10k yung budget mo o 5K or 3K, ganiyan. Hindi ko naisip yun ah, kasi siyempre, ah, tayo iniisip natin na, "Pera ko naman yan eh ba't ko kokontrolin yung sarili ko," di ba? Ah, anytime puwede ko siyang galawin, pero yun nga, mahalaga talaga din na ano, 'no, na may self-discipline ka at yung isa pang point na sinabi mo, gustong-gusto ko yun na, yun sa screen time. Kasi madalas nga akong babad sa ano eh, sa sa cellphone ko, sa smartphone ko, na to the point nga na ang haba-haba na ng screen time ko naubos ko na yung oras ko kaka-view, kaka-check ng mga reviews, ng mga reviews ng customer, ganiyan. Kumbaga, uncontrollable na talaga siya. Pero yun, salamat dun na, gustong-gusto ko yung point na sinabi mo na mag-allot ka rin ng ano, ng certain amount lang, halimbawa 5K o 3K kapag naubos na yun, next month naman ulit.
Oo. Mm.